Ayan, ako kasi ano eh, bilang ano, bilang ako'y active sa social media. 'Yan, ngayon ako'y ano, ang laki kasi talagang ano ha, ang laking factor ng social media sa totoo lang, parang ano sa dami ng ano, sa dami ng mga ano, ng mga content creator, ng mga ano, ng mga pages, na ano, na mga nag-aano nagfa-fact check. Tungkol sa mga pulitiko na tumatakbo, 'di ba parang ano, mas nagiging ano ko, mas, kasi palabasa talaga ako eh, so 'pag meron akong nadaanang article tungkol kay ganito binabasa ko 'yan, so parang ano, parang ako nacu-curious din totoo ba yung laman nito, so ako sa sarili ko napapa-praktis din ako, 'di ba parang 'yon 'yong nagiging epekto sa akin. So 'yon 'yong way ko para bumoto ay bup pumuri ano. Parang pumili, ng ano, ng pulitiko na iboboto ko. Kayo po ba?
Nga. Tama. Tama, tama Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Kumbaga may factor yung social media talaga kasi ngayon. Mm kasi unlike before na parang pahirapan kumbaga parang mak na maghanap ng impormasyon o kaya ng background, tungkol sa pulitikong gusto nating iboto o kaya naman dun sa, ayaw nating iboto pero ngayon kasi, social media, social media na lang, o kaya Google, Google, research, research. Kaya ngayon parang same din tayo, na parang kung may napupusuhan ako o kung babag o kung baga may parang, naririnig akong putok yung pangalan eh. Parang ire-research ko siya, iba-background check ko siya, kumbaga parang, kung may experience naman siya, wala siyang mga ka kumbaga. At wala din siyang parang negative na past, at may mga naipatupad naman na, mga batas o kaya naman may magandang naidulot yung panahon, na active pa siya.
Oo, oo. Mm. Oo, totoo, totoo. Mm. Oo. Mm, mm, totoo, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, kumbaga'y may ambag kumbaga'y may ambag, gano'n. <laughs>
Oo ta Kumbaga parang may ambag talaga siya dati sa Kumbaga parang may experience siya tapos may ambag siya, nung sa term ano niya yun parang. Iboboto ko siya kasi kung baga parang deserve niya yun, at kailangan ulit niyang ma-reinstate 'di ba, kaysa naman ma-reinstate yung mga, dating mga pulitiko na wala namang ginagawa tapos. Baka maluklok na naman madagdagan na naman yung mga, walang kwenta, sa pulit sa politika natin 'di ba. Mm.
Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Totoo, totoo, <laughs> totoo, totoo, tama ka diyan tama ka diyan. So maiba naman tayo, ano ba yung mga karaniwang problema na nakikita mo tuwing panahon ng eleksyon? At tsaka paano mo ito napap nakaka tsaka paano ito nakakaapekto sa bansa?
Mhm.